Alors vous, heu, tous les loisirs que vous pratiquez, heu, est-ce qu'ils se vous avez que des loisirs, heu, que vous pratiquez avec, heu, des personnes ou heu, vous en pratiquez, heu, seul, quelque fois?
Heu. Les 2. Les 2 j'en ai je suis en solo et heu, j'en ai c'est des loisirs que je fais, heu, en groupe. Par exemple l' airsoft, ça je fais avec des potes. Parce que de toute façon, il faut qu'on soit plusieurs.
Ouais. Et c'est quoi? Et c'est quoi? C'est quoi comme jeu l' airsoft?
Après, heu, la patinoire aussi. Heu, en fait c'est comme le paintball
Ouais.
sauf que, heu, à la place des billes on utilise des alors, sauf qu'à la place des des, comment dire? En fait le paintball ça fait plus mal, et l' airsoft ça fait moins mal. Et dans le paintball aussi, bah, tu as tu as de la peinture sur la bille. Ce qui fait que chaque personne qui est touchée est marquée.
Ah oui! J'ai déjà vu ça! J'ai d j'ai déjà vu ça oui. Et quand quand quelqu'un vous touche
Ouais, et ben l' airsoft, c'est ça fait moins mal.
Ah bon? L'airsoft ça fait moins mal ouais, ouais.
Ouais, oui parce que des f
Pourquoi? Parce que quand quand quand vous faites le paintball ça fait mal, ça? Une fois que la la
Ah oui, oui le paintball ça fait ça peut laisser des bleus, aussi. Ah, oui, oui, oui.
Ah bon? Oh là là! Oui. Ah, mais le cerveau, c'est celui qui a la peinture, c'est ça?
Ça fait trop mal! Le a le paintball.
Le le non le airsoft, c'est ce c non, le airsoft c'est celui qui a la peinture, c'est ça?